Hem, j'ai besoin de ton aide, parce que je j'ai j'aimerais bien faire des économies sur, heu, pas mal de postes et principalement, mmh, en fait, sur tous les abonnements que j'ai. Faire comme une sorte de bilan ou quelque chose comme ça pour, heu, m'aider à y voir plus clair, je sais pas trop. En tout cas, trouver une méthode, heu, pour moins dépenser, ça c'est sûr. Parce que je fais le constat que pour le travail, j'ai des tonnes d'abonnements, heu, tels que Canva, heu, Capcut, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'abonnement, hum, Sora, je crois. Je sais plus trop, enfin j'ai plein, plein, plein de choses comme ça, qui se cumulent, que j'utilise pas forcément tout le temps, en plus. À la maison, bah, heu, c'est pareil, heu, j'ai Netflix, j'ai l'IPTV, j'ai, hem, comment on appelle ça? Deezer, heu,, <exhales> voilà! Pas mal de de choses qui sont, bien évidemment, payantes. Sans compter, heu, bah, les abonnements, hem, hem, comment on appelle ça? Pour le téléphone, heu, pour internet et cetera. En plus internet, heu, je mon abonnement il comprend les chaînes, heu, télé et heu, je regarde pas du tout la télé, tu vois? Je passe mon temps sur Netflix, sur Prime et cetera. Heu, juste ça là je t'en parle, bah, en fait, tu vois, on constate quand même qu'il y a des doublons. Prime, Netflix, pour moi c'est un peu la même chose. Heu et j'aimerais vraiment, voilà, faire des économies parce que, heu, je je sais que je jette de l'argent par les fenêtres. Et hem, le problème, c'est que je sais pas un petit peu comment comment m'y prendre, quoi, pour heu, pour me simplifier la tâche.
Ouais. OK. Mouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais, je vois. Ouais. OK. Ouais. OK. Bah écoute, je vois complètement, heu, dans quoi tu te situes, hein. Et heu, du coup, j'avais quelques petites questions. Du coup, heu, toi tu as combien d'appareils en à peu près, heu, que tu utilises? Est-ce que tu as une télé, un ordinateur, une tablette, heu? Toi c'est comment, à peu près, chez toi?
Boh, franchement, heu, il y a peut-être trop d'appareils, je pense. Parce que, heu, bah, oui, il y a la télé, il y a, heu, 2 tablettes, j'ai mon téléphone, j'ai mon PC. Heu, j'ai déjà ça. Après j'ai des des des gadgets, on va dire, mais, heu, bon l'utilité n'est pas totalement la même, quoi.
Ouais. OK. OK. Ouais j donc je vois, donc tu as quand même pas mal de d'appareils, heu, numériques, du coup c'est, heu, c'est assez compliqué de de tout gérer, sur tous en même temps. Heu et du coup je me demandais toi, heu, est-ce qu'il y a des choses que tu priorises? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères, heu, des choses, par exemple, est-ce que tu préfères ton utiliser ton téléphone? Ou, est-ce que tu as des des préférences sur ça, un peu?
Mmh. D'un point de vue de l'utilisat enfin de de l'appareil en lui-même. Hem, je dirais que j'ai pas de préférence, ils se complètent, un petit peu, tous entre eux. Heu, par exemple mon téléphone et mon ordinateur, je travaille avec les 2 parce que je peux, hem, en fait, envoyer, heu, des fichiers de mon téléphone vers mon PC et inversement, assez facilement. Heu, la tablette serait, heu, le support que j'utilise le moins. Sinon, ouais, heu, principalement, hem, PC, téléphone.
Ouais. OK. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. OK, ouais, donc je vois complètement. Et heu, du coup, moi ce que je pourrais te donner comme, un petit conseil c'est, heu, bah, par exemple, justement de prendre tous tes appareils, heu, numériques que tu as et heu, et de vraiment, s'il y en a que tu, comme tu m'as dit que tu utilisais moins, et que tu sens que tu as vraiment pas beaucoup d'utilisation avec, si tu veux te simplifier la vie, ça serait, bah, justement, de d'en enlever, par exemple, je sais pas si toi ça te paraît possible, de diminuer, heu, le le nombre?
Mmh mh. <clicks tongue> C'est possible. C'est possible, sur la tablette. En fait, disons que heu, tous mes abonnements, tous mes outils heu, sont sur heu pour la plupart en tout cas. Tous sur heu, chacun de ces supports là. Hem, par contre pour la tablette, heu, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont heu, bah, heu, on va dire, réservées à la tablette qui pourraient être supprimées. Heu, je pense par exemple heu, au à certains jeux, heu, de mon fils, heu, des jeux qui, heu, en fait aujourd'hui, hem, ne sont plus du tout utilisés et heu, qui en fait, ont, hem, en fait, il y a un système d'abonnement pour ces jeux là, donc heu, oui, je paye dans le vide même si c'est heu, 4 euros, heu, par mois. Tu vois? Heu, c'est toujours 4 euros. Donc, hem, <clicks tongue> il peut y avoir heu, effectivement, matière à à faire des choses sur la tablette ouais. Mmh.
OK. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. OK, et heu, et concernant tes abonnements comme Prime, Netflix, tu m'as dit. Hem, <clicks tongue> est-ce que c'est tout, c'est tous sur les tous t sur tous les appareils? Ou est-ce que, par exemple, il y a que Netflix que sur la télé? Ou est-ce qu'il y a Netflix que sur ton téléphone s ou est-ce que tout est relié en en général?
Ouais. Tout est sur la télé en ce qui concerne, heu, ces applications-là. Hem, tout est sur la télé. Ouais, ouais. Sinon sur les autres, je les ai pas mais après, heu, on peut quand même y accéder facilement, hein, ça c'est pas c'est pas un problème.
M OK. Mouais. OK. Ouais tout ce que tu pourrais faire c'est aussi te faire une une liste, tu prends, heu, un temps pour ça, de faire une grosse liste avec tous les abonnements. Ce que tu peux fai ce qui est bien, heu, sur heu sur les tablettes ou les télés c'est que tu peux normalement regarder les abonnements auxquels tu souscris. Heu et ce que je q peux te conseiller c'est de faire, bah, ouais de faire une liste de tous ces abonnements et de voir un peu, heu, s'il y a des abonnements qui sont vraiment pas utiles, tu tu fais en fait tu peux les classer par ordre ou tu fais quelques catégories. Tu fais une catégorie par exemple où tu te dis: «Ouais là non je ne peux pas les supprimer.» Par exemple, les choses, heu, super imp importantes. Par exemple, pour toi, je sais pas si tu a adores Netflix par exemple, tu vas le classer dans ça. Après tu as les applications, enfin les abonnements un peu moins, heu, intéressants, et après les abonnements où là tu te dis: «Heu, là non. Heu, je les utilise pas du tout, heu, c'est, heu, une perte d'argent.» Heu, est-ce que toi ça te paraît possible de faire ça, un petit classement comme ça heu, des des abonnements?
Mmh mh. OK. Mmh mh. Mouais. Ça me ouais, ouais ça me paraît totalement possible, heu, de de hiérarchiser un petit peu, heu, ça c'est c'est vraiment une bonne idée. Et en fait je je m'imagine le faire, il y a juste un petit truc qui pourrait être embêtant, c'est qu'en fait, hem, <clicks tongue> tu vois par exemple, heu, je te parlais de Netflix, de Prime. Et sur Prime Video tu vois il y a pas mal de hem, <clicks tongue> d'autres abonnements qui sont proposés, parce que le contenu qui est heu qui est rattaché est différent, il est en fait exclusif. Et donc, heu, parfois, bah, juste pour regarder, hem, une série ou un film qui n'est pas sur prime, heu, je vais souscrire à ces ces ces chaînes supplémentaires là. Et heu, en fait, heu, admettons que je me pose que je fasse un petit listing je compare et cetera, je veux bien, hein, tu vois, heu, me dire: «Allez, va falloir que je supprime.» Mais en fait, je me dis: «Comment faire le choix qui serait le meilleur pour moi?» dans le sens où bah, en fait comme il y a des, hem, des chaînes et donc des exclusivités sur certaines d'entre elles si je les supprime forcément je vais plus avoir accès à ces exclusivités entre guillemets. Tu vois? Comment, heu, prendre la bonne décision on va dire sans forcément, heu, avoir de regrets? Tu vois? Heu, sur quoi je devrais me baser pour ça, quels critères, heu?
Mouais. Mouais? Mmh mh. Ouais, bien sûr. Ouais OK je vois. Mouais. Ouais. Mouais je vois. Ouais je vois complètement mais en, ce que tu pourrais, bah, ce que tu peux te dire aussi c'est que comme, heu, si imaginons que tu fais, heu, bah, l'inventaire de tous tes abonnements et que tu supprimes les abonnements, heu, qui sont vraiment, vraiment pas utiles pour le coup, comme tu m'as dit que les jeux de ton fils, heu, tu pourrais supprimer les abonnements. Heu, l'argent que tu dépensais dans ces abonnements qui, heu, étaient pas utilisés et bah, tu te dis que: «Au final même si tu as heu, le choix entre Prime Video ou heu, Netflix.» imaginons, et bah, tu dis: «Comme tu as supprimé des abonnements, heu, d'autres, heu, choses qui, heu, q que tu n'utilisais pas, ben, tu peux te permettre peut-être de garder les 2.» Est-ce que toi ça te paraît ça te paraît cohérent?
Mmh mh. Mmh mh. N ouais. Se comprends. Moui, oui je je comprends, hem, la logique effectivement, hem. Le fait en fait de heu alors je je redirigerais on va dire le le budget, heu, vers autre chose ouais. Hem, oui ça peut être une façon pour moi de de v de ne pas choisir on va dire. Hem, faudrait que je fasse un bilan en fait, que je regarde si effectivement tout ce que je supprime finalement me permet déjà de faire, heu, suffisamment de hem, <clicks tongue> de heu, on va pas dire de bénéfices mais de de moins dépenser en tout cas. Et heu, effectivement si je constate que, heu, je sais pas, je je gagne, heu, 50 euros par mois, heu, et que, heu, l'application sur laquelle j'ai un doute, j'ai pas trop, trop envie, heu, de la supprimer, qu'elle me coûte que 3 euros ouais ça me fera pas de mal, hein, ça c'est c'est clair, effectivement.
Mouais. Mouais. Ouais. Ouais complètement. Ouais. Ouais voilà c'est ça. Mmh. C'est ouais c'est clairement ce que tu peux te dire, hein. Et je pense que ça peut être, heu, une bonne solution du coup pour, heu, garder comme tu as dit les applications où tu hésites, heu, ou les applications qui sont à peu près similaires mais auxquelles, heu, il y a quel il y a quand même quelque chose, heu, en plus. Heu, après ce que je peux te conseiller aussi c'est, heu, bah, de simplifier, heu, l'intention que tu as heu, envers ces choses là, par exemple de dire, heu enfin de te détacher un peu, heu, de te dire que c'est pas forcément obligatoire, heu, et de réduire, heu réduire ta consommation aussi je sais pas si toi, heu, tu vois ça comme ça ou pas du tout, heu, c'est c'est un peu, heu, un peu vague on va dire.
Mmh mh. M OK. Mmh, mmh. Je vois ce que ce que là où tu veux m'amener et ça a son sens dans ma situation parce que, hem, en réalité je regarde pas tant que ça heu, la télé. Heu, quand je te dis la télé c'est vraiment, heu, ce que ce soit, heu, les chaînes classiques, Netflix et tout le reste, hein. Donc, heu, je pense effectivement que, hem, <clicks tongue> c'est un recul que je pourrais prendre.
Ouais, m OK. Ouais, bien sûr. Mouais.
Donc, heu, c'est à travailler, c'est c'est c'est à voir, ça peut porter ses fruits. Mmh mh.
Ouais, mais ça peut être aussi du coup d'avoir pas pas une frustration, mais par exemple, heu, tu te dis, heu: «Je prends que Netflix, OK il y aura des choses que j'aurais pas accès, heu, si je prends pas Prime Video et que Netflix, mais il y aura quand même, heu, énormément de choses sur Netflix.» donc, heu, tu peux, heu tu peux te dire: «Heu, Netflix ça me convient et je vais prendre, heu, uniquement Netflix et pas, heu, Prime.» par exemple, mais, même si ça te ferme quelques portes, tu peux, heu, toi de ton côté te passer à côté de ça et te dire: «Oui mais il y a quand même beaucoup de choses sur Netflix» et et voilà. Je sais pas si toi tu tu vois ça comme ça aussi, heu, mais, heu ouais.
Mmh mh. N ouais. Puis si, je pense que ça se fait, hein. Effectivement. C'est pas un travail qui me semble, hem on va dire difficile à faire donc, hem, pourquoi pas. Je pense que déjà le fait de faire du tri, ça va grandement m'aider. Parce que, heu, à mon avis il y a pas mal de de on va dire d'applications, heu, qui est qui ne me concernent pas, sur lesquelles déjà je vais faire des économies. Après, quand il s'agira de de faire un choix par rapport à mes applications à moi, hem, ça sera peu plus compliqué, mais si je prends ce recul là et qu'en même temps, hem, on va dire je je constate que j'économise suffisamment de l'autre côté, bah, ouais ça peut être, heu, u une bonne solution. Donc je vais tenter ça, je vais voir ce que ça donne. En tout cas c'est sûr, je vais faire des co des économies, ça j'en doute pas du tout. Donc, heu, bah, déjà merci pour, heu, pour l'écoute et surtout pour le conseil parce que, heu, c'est c'est déjà un très bon début, hein.
Ouais. Ouais, oui bien sûr. Ouais. Mouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais bien sûr et puis après ce que tu peux faire aussi c'est de le faire en, à ton rythme, hein. Tu es pas obligé de tout supprimer d'un coup heu, les choses, tu tu fais vraiment, heu, bah, comme bon te semble, quoi.
C'est vrai, pas de pression, hem, tu as raison.
Ouais. Ouais voilà. Et puis, bah, du coup, heu, je te remercie aussi et puis j'espère que que mes conseils vont te servir et que que ça va te simplifier la vie tout simplement.